Ты знаешь, вот на меня вот, э, очень сильно давит какое-то, да, вот, э, ожидание всегда быть какой-то вот успешной и финансово обеспеченной, да? Потому что вот, э не знаю, мне кажется, вот мои друзья, вот они какие-то все т так ну так получилось, да. Вот у меня есть друзья, с которыми мы дружим еще там в принципе, со школы, да, с 9 класса. И вот как-то мы вместе с ними по жизни по жизни, да. И вот так получилось что, в принципе, большинство ну ну смотри, нас 5 девочек, компания, да.
Мгм.
И получается только 1 такая девочка, которая не сильно финансово успешная, а все остальные вот, э, слава богу, вот такие финансово успешные, да? И в н-да, и вот это вот получается. Вот это, не знаю, какое-то желание, с что ли, соответствовать, не знаю, м так давит на меня. Я прям так бы вроде, всё и нормально, да? Вроде там всё хорошо, но я так боюсь какого-то вот финансового провала. Это прям тревогу у меня вызывает. Скажи, с этим как-то можно побороться? И нормально ли вот это чувство?
Мгм, поняла. Ой, я очень понимаю твои ощущения. Э, и вот это ощущение, особенно давления, да, как будто бы нельзя расслабиться и нельзя ошибиться. И как будто бы нельзя просто быть собой. И как будто бы над тобой висит постоянно какая-то идеальная версия тебя, да которая требует как бы подсознательно сама от себя: "Держи планку, держи планку". И ты знаешь, а ты не думала, п э, что это, в общем-то, не про деньги а про страх потерять, э, вообще, в принципе, контроль и какую-то ценность себя?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Возможно, возможно, даже да, вот, э, даже, знаешь, не то что даже ценность себя. Я, в принципе, я понимаю, что я ценна в любом случае для себя, по крайней мере, да. Я, наверно, боюсь вот как-то оказаться вот в таком вроде для меня это что-то вроде как опозориться, знаешь, вот что-то такое. Хотя тут что тут позорного, непонятно. Но вот такое вот странное есть такое ощущение.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Слушай, а ты вот помнишь вот это вот, э, когда ты впервые почувствовала, что успех- это как будто бы что-то обязательное и что должно всегда быть в жизни?
Это вот как, кстати, вот с этими ф девочками мы всё время вот идем к какому-то успеху. <laughs> Это началось еще в школе. Мы все отличницы. Вот тогда уже это всё, понимаешь? Мы всегда все лучшие. Мы должны быть лучше всех сдать экзамен, мы должны вот поступить лучшие университеты, мы должны вот там лучшую работу. Вот это еще со школы началось.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, то есть получается, э, это, э, сначала начи выражалось в, э, том, что получить, э, лучшие оценки, а потом это переросло в какой-то получить большую финансовую какую-то, а, стабильность и рост.
М-да. Ну да во взрослой жизни оно как-то уже вот эти оценки, они уже, да, получается выражаются, наверно, больше в каком-то финансовом эквиваленте, как мне кажется. И вот сейчас, вроде бы Мы никогда об этом не говорили, понимаешь? Но вот это всё напряжение, оно как бы всегда чувствуется. Вот кто куда поехал отдохнул, у кого какая машина, кто 1 купил квартиру, понимаешь, да? При том, что вот, э, как бы, ну у меня и и я не купила еще свою квартиру до сих пор.
Мгм. М-да. Да, да, да, конечно. М, мгм.
Как бы да. Вот так вот.
Э, я понимаю, что ты скорее, знаешь, реагируешь не на будущее какое-то, да? А как будто бы на страх, а, скатиться вниз. Именно, э, именно этот страх. То есть это не имеет ничего общего с реальностью, и оно тебя вот постоянно держит в напряжении, да? Слушай, а ты не пробовала подумать ну вот, например, на тему: а что конкретно я боюсь потерять? Вот, вот прям обозначить для себя. Деньги, вот образ какой-то, который ты у себя там в голове нарисовала, уважение или какую-то свободу. Вот
Мгм. Да, да. Да.
Ты знаешь, почем М. Да! Потому чт
Может образ. Слушай, может ты права, может это какой-то образ, да, вот какой который я сложила. Ну мы все про себя сложили. Вот, а, как бы, да, вот страшно это, ну можно так выразиться: упасть лицом в грязь, что ли.
Да. Мгм. Да. Да, да. Это именно оно, да? Потому что, в общем-то, э, ну реальная ситуация не имеет ничего общего с, эм, э, тем, что у тебя там, м, ну, м т в э, есть в голове и в твоих переживаниях. А, потому что, в общем-то, м Ну, нет реальности такой, да? И получается, что вот, э, смотри, если ты обозначишь, вот что конкретно ты боишься, да, то по сути, э, страх вот этот вот, э, и вот это вот ожидание, оно может, э, быть более не таким напрягающим, скажем так, да? Потому что, э, ну, если оно обретет какую-то форму, то в общем-то, знаешь, это как станет не чем-то таким эфемерным, а чем-то реальным, да? Что, в общем-то, э, знаешь, поможет снизить з как будто бы градус накала. Что ты думаешь на этот счет?
Мгм. М-да. Да. Мгм. Ага. Ага. Слушай, ну интересно. Интересная идея, конечно. Вот просто как это воплотить в реальность? Ну как бы, как как этим воспользоваться, пока на самом деле нь не сильно понимаю.
Мгм. Вот попробуй именно, вот знаешь, вот именно обозначить, чего я боюсь больше всего, да? А после того, как ты поймешь, что это, да, допустим, потерять деньги, например, да. То, в общем-то, ты можешь себе дать ответ: а, я, э, это боюсь, любой человек этого боится. Но у меня есть варианты: 1, 2, 3, 4, 5. Да? Например: я боюсь не соответствовать, э, ожиданиям подруг. Да? И, допустим, какой-то, ну к то есть ты четко, конкретно обозначаешь не то, что там что-то, возможно, я меня переживает, да, вот что-то общее и неконкретное, а обозначить конкретно. Да? И вот, допустим, по отношению к подругам. Мгм. Я боюсь им не соответствовать. А, и ты можешь себе ответить на вопрос: а подруги ли это мне, да, если я боюсь не соответствовать и из-за моего финансового состояния, допустим, подруги перестанут со мною общаться. Ну как вариант, например, да? Или я боюсь потерять свободу, да, например, да, потому что стану там финансово зависима. А, опять-таки, э, есть ли у тебя основания думать так? Ведь, э, потенциально ты всегда можешь себе формировать какую-то подушку безопасности, которая тебе даст какой-то, э, да, устойчивость даже в сложные времена.
Ага. Мгм. Мгм. Да. М-да. Мгм. Мгм. Мгм. Вот. Вот. Да да, ты права абсолютно. Ну, смотри, подруги, скорее всего, они, нь ну, не перестанут со мной общаться. Это же какое-то, знаешь, не факт, что это я сама себе придумала. Это же никто никогда не озвучивал, да? И вот, э, как я тебе сказала, э, там у нас есть еще одна девочка, которая в принципе не добилась какого-то финансового успеха, но тем ме ну, тем не менее, никто как бы, ну, все с ней общаются, всё хорошо. Здесь, здесь, скорее всего, не в них проблема, а в моей голове.
Да. Да. Да, да.
И получается. А, вот и финансовая подушка, да. И я постоянно себе, да, вот, э, откладываю деньги. И я вот заметила, что это уже превращается прям в какое-то, знаешь, как это?
М. В навязчивую идею.
Но и да, да, да. Вот уже какой-то прям перебор идет. Знаешь, уже стараюсь даже всь во много чего себе отказывать. Главное, чтоб накопить. Это же тоже ненормально.
Мгм. Мгм. А, это, э, сейчас твое состояние такое. Поэтому если тебе что-то не нравится в этом, то есть возможность пересмотреть <sniffs> и, возможно, посетить какой-то, а, тренинг по финансовой грамотности, чтобы, допустим, найти какую-то отрасль, куда ты могла бы безопасно инвестировать.
Мгм. Ой, слушай, я вообще про это не думала. Это же
И таким образ Да, и таким образом обеспечить себе пассивный доход.
Ой, классно. Ну да, это, с конечно, в этом надо разобраться, да? Потому что я вообще ничего в этом не понимаю, как это работает. Но действительно, если правильно вложить деньги, это же, м, не только ты их, получается, накопишь, а ещё приумножишь. Это же намного как бы лучше и и даже как-то логичнее, да?
Да. Да. Потому что, возможно, у тебя вот эта тревожность как раз и связана с тем, что, а, деньги, в общем-то, ты как бы имеешь, да, но в какой-то момент они могут обесцениваться. И в принципе, ну, обесценивание денег происходит, ну, повс постоянно. И как будто бы вот этот замкнутый круг. Но на самом деле вариант, э, решения, ну, он может быть, да. Попробуй посмотреть в эту сторону.
Мгм. Да. Кстати, да, обязательно посмотрю. Надо как-то выделить себе время вообще разобраться нь в инвестициях, потому что это же не только, да, вот ты го ты правильно сказала, что деньги обесцениваются. А ещё вот какая-то у меня ма там травма детства. Вот когда Сове Союз распался, да, и все мои бабушки рассказывали, сколько они потеряли, да. Вот есть, наверно, такой страх где-то внутри тоже так. Ну, ты понимаешь, да?
Мгм. М-да, м. Да, подсознательно.
Мгм. И получается, да, ага, разобраться с этим обязательно надо. Это даже на пенсию, да, подумать себе как-то тоже очень полезно.
Хорош Да. Конечно. Слушай, а смотри, еще такой вот вариант. Знаешь, очень часто вот, э, люди склонны, э, придумывать какие-то сложные истории, знаешь, про успех. Ну, вот, например, а, вот у меня сейчас всё хорошо, потому что я бегу изо всех сил. А если, например, я перестану бежать или, например, пойду, ну, или немного расслаблюсь, то как будто бы я потеряю. Ну на самом деле это
Мгм. М.
м, обман.
Ага. Слушай, я про это никогда даже не задумывалась. Вот, кстати, ты описала точно мое состояние. Вот 100 %. Я бегу изо всех сил, поэтому вот у меня есть деньги. Если мне кажется, я остановлюсь, вот в что-то случится, понимаешь?
Потому что Мгм. Мгм. Возможно, тебе нужна какая-то пауза и, возможно, ты устала.
М, возможно, я не знаю. Поэтому да, вот, э, над этим надо подумать. То есть ты хочешь сказать, что если я перестану <laughs> работать на 2 работах, ничё не случится?
М-да. А, я, э, хочу тебе сказать, что знаешь, твоя успешность не исчезнет в один момент, если она уже есть. Да? А, успешность исчезает только от хронического перенапряжения или выгорания.
Мгм. Слушай, да, да. Ты в этом точно права. Опыт выгорания у меня тоже есть, да, в прошлом. Видишь, наверно, у меня вот какая-то такая вот натура, да: бежать, бежать, бежать. Э, слушай, это же действительно вот, э, так просто, да. <laughs> Надо надо как-то, знаешь, э, п получше к себе относиться, немножко поберечь себя. Спасибо те большое за вот этот инсайт.
М-да. Я рада, что смогла тебе немножечко помочь, э, и я абсолютно уверена, что ты сможешь, э, снять вот эти излишние излишнюю тревожность по поводу своих этих ожиданий, и, э, ты прекрасно выйдешь из этой ситуации.
Спасибо те большое. Ты действительно мне помогла. Я вот как-то вообще по-другому на это посмотрела. И мне кажется, я пересмотрю свое отношение к этому. Спасибо те. Пока.
Счастливо.